Kayak, ada nggak sih Kak, eee, Kakak dengerin lagu gitu ya terus Kakak bisa ngambil 1 pelajaran gitu ya, eee, yang bisa Kakak
Mhm.
eee, terapkan di perasaan Kakak, di kehidupan sehari-hari, Kakak, gitu?
Oh ada Kak, ini lagu Indonesia kebetulan dan aku lagi suka banget dengerinnya sekarang-sekarang ini, sebenarnya dari musiknya, eee, biasa aja, cenderung, eee, tidak terlalu menyenangkan, eee, tapi liriknya bagus. Judulnya itu, Cukup Jadi Aku dari Dahan Rindang, nah itu tuh
Apa tuh? Mhm. Uh, bagus nih kata-katanya nih.
Iya, "cukup jadi at aku" tuh kayak, eee, aku nih sudah melakukan banyak hal dan aku perlu mengapresiasi diriku sendiri kayak gitu, Kak.
Mmm.
Jadi kayak, terima kasih aku sudah berada di posisi ini. Terima kasih aku sudah berbuat banyak, kayak-kayak gitu, Kak. Jadi mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan gitu.
Wah, positif banget itu ya secara lirik.
Iya. Nah makanya itu sedikit mengeliminasi lagu-lagu rock yang sedih-sedih itu tadi, Kak. <laughs>
Oh, udah tergantikan nih.
Iya, karena yek nemu itu.
Berarti se Oke, berarti sekarang temanya lebih ke yang positif nih. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kalau lagi sedih muter liriknya juga, eee, namanya selalu kesedihan meskipun rock ya. Sekarang udah berubah nih berarti nih? <laughs>
Iya. Heeh, sedih. Iya. Iya, lumayan nih, jadi nemu lagu yang lebih ceria gitu.
Oke, mungkin singkat nih Kak, eee, Kakak biasanya nemuin lagu itu, eee, kayak gimana sih caranya? Apakah didengerin random aja gitu atau kayak ada keterkaitan dari lagu yang sebelumnya sama lagu yang baru ditemui nih?
Oh. Oh. Justru seringnya ketemunya itu di media sosial, Kak. Jadi dipakai orang-orang di postingan gitu tuh loh Kak. Nah, itu biasanya aku nemu disitu, justru kalau dengerin kayak di platform tertentu gitu malah jarang ketemu sih Kak, justru malah di media sosial aku ketemunya.
Oh ya ya, tahu tahu. Oh oke. Berarti nggak sengaja malahan ya?
Iya bener.
Oke, menarik banget nih Kak obrolan kita soal gimana musik bisa mengingatkan kita pada seseorang ya.
Iya. Heeh. Iya.
Mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan topik berbeda, eee, mak
Wah tentu Kak. Aku tunggu ya Kak, terima kasih ya. Iya.
Oke Kak. Makasih juga ya udah mau cerita. Sampai jumpa.